Iya ngaruh banget, Kak. Itu gimana ya aku jelasinnya, cuman menurut aku, sebenarnya aku juga bersyukur adanya hujan tuh, bersyukur banget, gitu. Cuman kadang itu hujan datang di waktu yang tidak tepat gitu, Kak. Apalagi, ketika kayak mungkin contohnya contohnya kayak pulang kerja deh gitu, yang di mana nih pagi paginya cerah gitu kan, kita naik motor, senang aja gitu, happy. Cuman ada satu masalah di mana kita enggak bawa jas hujan, gitu. Kan, karena pagi-pagi cerah kita nganggepnya lah ini pulangnya enggak akan hujan lah gitu. Mungkin aman-aman aja, ternyata pas pulangnya ini hujan. Mana kita nggak bawa jas hujan, terus hujan itu hujan yang awet gitu loh Kak, yang kecil, tapi lama. Itu kan bikin kita pulang ke rumah jadi makin lama juga dong, karena kita enggak mau kebasahan gitu, sakit, besoknya gitu.
Mhm. Mhm. Ya ya, mhm. Aduh repot. Iya, e Iya iya, mhm. Benar. Bentar bentar. Kamu, jadi mu jas hujan itu memang tidak selalu kamu bawa ya?
Kadang tuh jas hujan tuh, e di aku pake nih, eee, bekas kemarinnya kan aku pake. Terus itu aku jemur, aku lupa buat masukin lagi ke motor. Kadang gitu Kak, jadi nggak selalu ada di motor.
Oh jemur. Oh iya iya iya, ngerti ngerti. Benar benar. Mhm, tapi kalau ngomongin musim penghujan, e biasanya ada kebiasaan atau, mmm, ritual tertentu nggak sih, yang itu tuh munculnya cuman pas lagi musim hujan, kayak sekarang gitu. Kayak misalkan contohnya, eee, selalu minum jahe anget, eee, mungkin baca sesuatu yang juga kamu sesuai dengan mood cuacanya. Atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang selalu kamu lakukan, hanya di musim penghujan?